Então, o problema não era não era nem um trabalho e não era também ficar à toa. O problema era um problema mental que todos nós temos, eu descobri em mim antes dele. Ele descobriu ao aos sessenta e poucos, eu descobri aos 30, <laughs> vinte e nove.
Sim. Ah, você teve algo parecido bem mais jovem no caso.
Eu tive um burnout mais jovem, então eu eu fui direto em um psiquiatra, o psiquiatra falou assim agora, pau, e achei maravilhoso.
Sim, esse é o famoso, né, que todos tem. Então a experiência que vo a a experiência que divisa que você testemunhou com o teu pai te serviu para um um diagnóstico interior pré, eh, mais cedo tipo você se identificou mais ou menos com
Não, o meu problema surgiu muito antes do meu pai. Eu tenho 50 anos hoje. O meu problema surgiu muito antes do meu pai, o meu problema me ajudou a enxergar que o meu pai tinha um problema que ele não sabia que tinha, entende?
Não, não, claro, mas o fato que era um parecido. Ah ok, entendi, entendi.
Como eu também não sabia que eu tinha, até a minha esposa me empresta me espremer na parede, o meu irmão mais novo me dá uma dura, eu falei: "Não pode estar todo mundo errado, e eu certo não".
A famílias a família enxergava isso e você era o único que não, ah, que interessante.
<chuckles> É. É. Exatamente. Então então assim, essa essa esse equilíbrio de bom salário e amar o que você faz, é uma linha muito tênue. Eu acredito que professores amam o que fazem professores amam o que fazem porque eles ganham mal, sabe?
Sim, exatamente, exatamente. É um poço de vis é um ponto de vista.
Mas eu não acredito que quem ganha bem eu não acredito que quem ganhe bem ame necessariamente o que faz. Porque você vê os artistas

Mas não tinha acreditado, não era feliz. Aham.
Ele não gostava mais do trabalho.
E você?
Ele reclamava sempre, eu preciso aposentar, não vou aguentar isso mais. A próxima agência que eu for mandado que eu for transferido eu vou pedir demissão. E é pior, você pedir demissão você pede aposentadoria, pede um monte de coisa.
Claro. Ah, tem todos esses detalhes não é, realmente é um
É então ele fez todos os procedimentos certinhos para aposentar, 6 meses depois que ele estava aposentado ele estava arrependidíssimo.
É porque ele
Saudade daquela vida de antes.
tem gente que tem esse problema, né, se aposenta e não consegue ficar sem E e você atualmente, você consegue encontrar esse equilíbrio entre o prazer do seu trabalho e a estabilidade financeira? Como é que você tá, né?
É. Mas graças a meu pai, que no final da vida eu não sabia o que final da vida não está vivo até hoje mas sim, no final da da vida
Aham. Ah, eu estava com a ideia que ele <chuckles> ah ele está vivo ainda.
Não, não. Está vivo ainda. Eh
Ah, eu estava você está você me guiou assim para um lado que ele teve algum, ah ok, que bom, ótimo então, porque eu estava realmente pensando nisso.
<chuckles> Que Deus o tenha conosco durante muitas décadas ainda. <laughs> Não, ele não se foi não, tá tá tá a gente. Não mas aí eu ajudei ele a decifrar esse esse problema aí, porque que que eu disse para ele? "Olha só, você achava que tinha um problema esse problema foi resolvido".
Não, eu estava pensando que daqui a pouco você ia falar assim: "Não, então infelizmente ele entrou em depressão e não teve uma doença", não legal, que bom. Ai, que ótimo, ótimo. Aham. Claro, ele resolveu o problema literalmente.
E o seu problema não passou porque agora o seu novo problema tem os sintomas do problema antigo. Se você der o terc se você der o 2º passo, você deu o 1º passo para sair daquele problema, os sintomas continuaram e trocou o nome
Sim. Está interligado, exatamente. Sim. Sim.
se você sair da sua aposen aposentadoria para voltar para o seu cargo de gerência de novo, o seu problema vai continuar, você não vai encontrar lá a felicidade que você achou que tinha, você vai encontrar lá novos motivos para reclamar da sua vida.
Claro. Não pode sim. Não e pode até ser pior, porque ele já não era mais tão jovem, já tinha passado 5 anos, você falou então.
Então eh, então, ele ele